Ah, que legal. Hã? E a Hã? Entendi. <giggles> E aí, como é que foi? Foi legal? <chuckles>
<giggles> Foi muito bom, foi muito legal, mas, como a gente falou das casas menores, inclusive essas bandas que estavam no plano B, elas sempre tocaram em em casas menores, né, e aí é o que eu digo da diferença de de proposta, sabe? Você vê uma banda pequena no no palco do Lollapalooza, por exemplo, ou do Rock in Rio, é é uma experiência, porque, geralmente, ela está abrindo pra alguém e etcetera. Mas quando você vê essa banda solo entregando o trabalho dela sola, eh, em uma casa menor é é outra experiência, é muito legal, assim, eu acho que vale a pena, vale muito a pena.
Aham. Aha Sim. É. É, eu acho que o o É, é bom pra visibilidade, né, do artista, principalmente aquele menor, né, que está começando, né? Então, abrir, assim, para um para um outro artista maior, né, enfim, eh, deve ser uma experiência também boa, né, mas quando ele faz ali o show dele, as pessoas que estão ali, estão ali porque gostam dele, né? <chuckles> Então, eu acho que a vibração é outra, né? Eh, porque tem tem público fiel. E aí você me falou desses shows que você foi, assim, e você tem artistas realmente preferidos? Ou você gosta mais de um estilo? Ou ou tem algum artista, algum cantor ou uma banda que você sempre vai, que é seu preferido, assim?
Claro. Sim, completamente. Tenho, tenho. Eu acho que de bate pronto eu consigo te falar que o Paul McCartney é o o é o se ele vier 20 vezes para o lugar onde eu estou eu vou as 20 vezes porque ele marcou muito a minha vida, o Iron Maiden também, já fui em muitos shows. Mas é o que eu disse, eu acho que eu estou sempre aberto pra conhecer um novo estilo, se meus amigos me convidam pra escutar um gênero que eu não escutei muito, eh, durante a minha vida, vou com certeza. Ah, com certeza.
É? É o preferido. Você vai. Aham. Você vai? Você você é aquele que arrisca, assim, ou então você: "Ai, não. Ai, não gosto muito disso, eu não vou, não." Você vai mesmo? <giggles>
Eu vou, eu vou vou assim e vou de cabeça aberta, inclusive. Eu vou sem nenhum tipo de preconceito, música é uma arte em geral, né, a música mais especificamente é uma coisa que eu não nego um um uma nova experiência assim.
Legal. Aham.

Olha, eu acho que, falando em gênero musical, eu acho que gêneros musicais que são mais intensos, como rock and roll, como a música eletrônica, e shows mais intensos, né, que são mais pra cima, que tem que tem o BPM, digamos, né, a velocidade da música mais intensa eu acho que, em estádios, faz muito mais sentido, não que em casas menores não façam, mas eu acho que, em em estádios, eu acho que quanto mais enérgica for a música, eu acho que faz muito mais sentido num estádio, do que numa casa menor, entendeu.
Aham. Sim. Hum, entendi. Combina mais, entendi. E você já foi em grandes shows, assim?
Hum. Já, em muitos. Esse é um orgulho que eu tenho na minha vida de ter ter um currículo <chuckles> um currículo vu
Já? Ah, olha só.. <laughs> Ah, me conta, então, o que que você já fez já foi assim, quem que você já já viu tocar. <chuckles>
Claro, claro, eu eu eu ouço música desde muito muito pequeno, mesmo, assim, nem me lembro quando que eu comecei a escutar, mas desde pequenininho eu vou sh em grandes shows, assim, então, eu sou da cidade de São Paulo, no Brasil, então os estádios mais famosos, eu já frequentei, já vi bandas muito renomadas, bandas que formaram o meu caráter, digamos, assim
Aham. É. É, é porque o artista quando vai para o Brasil, um artista internacional, sempre passa por São Paulo, né. São Paulo e Rio está sempre ali no no radar, né. <chuckles> Então, os grandiosos
Eh, é Claro, claro. Graças a Deus eu eu morei em São Paulo e consegui vir ver boas pessoas, nos estádios grandes, nas casas grandes de show.
Aham. Quem que você viu lá? Fiquei curiosa agora. <laughs>
Olha, eu vi 3 vezes o Paul McCartney, eu vi o Foo Fighters 2 vezes. Eh
Uau! Você repete os shows também, daquilo que você gosta muito, você f
Sim, eu so é que eu sou fã de verdade é. <laughs>
Entendi.
Eu realmente gosto, assim, então eu vi muitos, muitos mesmo, assim, eu acho que mais de 50, 60 shows na minha vida, só em estádios, assim.
Aham. Entendi. E festivais de música, é uma coisa que você gosta? Que tem aí tem uma variedade maior, né, de artistas e até de gêneros musicais, né, dependendo do do
Gosto, gosto muito. É é outra proposta, né, eu acho muito legal você ir num num festival ver o artista que você gosta, por exemplo, eu acho muito bacana, mas eu também gosto da ideia do festival de você conhecer novas bandas, por exemplo, você não vai pagar pra ver a banda, talvez a banda X, porque a banda Y é a que você gosta. Então se você fala: "Poxa, eu não pagaria pra ir no show dessa banda sozinho, mas como ela vai tocar no festival da banda que eu gosto, eu acho que é legal dar uma conferida pra possivelmente ser uma banda que eu pague um show dela solo.", entendeu?
Você go Hum, tá. Aham. Aí você